Ừm. Đúng rồi. Mình phải làm sao để hỗ trợ các con, bởi vì ban đầu mình hông thêm đầu tiên á, là mình phải dạy nó làm trước, mình phải là người làm trước nè. Ví dụ như con bé lớn nhà mình á, mình làm cái gì mà mình muốn nó làm, đúng hông? Mình làm trước, kêu con kế bên nè, ừm: "Cái việc này, đúng hông? Con làm như vậy nè, con dùng cái dụng cụ này để con làm sạch chén nè, sau đó con xếp vào trong thau, rồi con mang thau tới máy rửa chén, rồi con xếp vô, con xếp cái nhỏ nằm dưới cái lớn nằm trên, đũa con cắm vời đây rồi muỗng con cắm vào đây." Kiểu là vậy, nếu mà bạn hông dạy thì sao mà bạn đòi hỏi trẻ con nó làm được việc nhà?
Ừm, hay quá ha! Ừm. Lý quá chừng luôn. Ừm. Vậy cái quá trình đó có cần phải đòi hỏi cái sự kiên nhẫn nhiều hông bạn? Nhiều khi là có s sự tiếp thu của mỗi đứa trẻ sẽ cũng khác nhau nè, và cái năng khiếu của nó nhiều khi là nó có hông có năng khiếu về thiết bị hoặc năng khiếu với việc khéo léo nữa, thì thế nào nè?
Ừm. Ừm, ừm. <chuckles> À! Ừ, thực sự những cái m này thì không cần năng khiếu đâu, bạn chỉ cần, gọi là, ờm, cẩn thận một chút là được. Ừm. Mà con mình đặc biệt nó có cái tính ẩu lắm bạn. Cho nên là những cái lần đầu mình hướng dẫn rất là kỹ và sau khi hướng dẫn xong nó làm xong mình phải đi ra mình kiểm tra lại coi nó làm đúng hông? Đó. Rồi ví dụ như là nó làm sai nó bấm cái nút này sai hoặc là nó điều chỉnh, ơ, nó sai thì mình phải chỉ, ờ: "Con bấm này chưa? Đúng rồi, mẹ dạy con làm sao? À, con phải bấm cái nút nào trước, nút nào sau." Sau đó mình dán luôn một cái, ơ, miếng dán lên bạn, số 1 là bấm đầu tiên, số hai 2 là con bấm nút thứ 2, nghĩa vậy. À, khi mà con quen rồi thì con không cần phải, ờ, phải phải phải nhìn nữa." À, và mình thấy là cái việc mà, người phụ huynh á mà muốn, ơ, giúp cho con mình nó thành thạo việc nhà thì mình phải, ơ, biết chấp nhận là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình cũng phải kiên nhẫn, chứ, ư, tự nhiên rồi mình, ờ, yêu cầu con làm việc thì mình phải hiểu là nó đang học, mình hổng thể nào mà bắt nó làm nhanh được. Ờ, cái xong rồi mình mất kiên nhẫn rồi mình la lên rồi mình mắng con thế này thế kia thì cái việc đó là không đúng.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý quá chừng luôn. Này là dễ nè ha.